Bellissimo, bellissimo. Ho una storia veramente affascinante, non c'è che dire. Va bene, ehm, continuando allora in questo caso ad andare avanti, visto che, ehm, hai introdotto il discorso in maniera molto, molto profonda, vorrei sapere cos'è che tu cerchi dalle, ehm, canzoni proprio per diciamo, ehm, aiutarti a superare i momenti difficili?
Mh, sì. Mh-mh. Allora, ehm, ti parlo appunto del caso specifico perché è quello che mi riguarda da vicino, è quello che ho inciso sì, che ho inciso sulla pelle. Ehm, quello che guardo è sostanzialmente ehm, ora il testo, e quindi, mhmm, oltre ovviamente sempre alla melodia, però adesso do anche più peso magari al testo stesso, sì alle parole, ehm, perché in qualche modo le riadatto, ehm, un pochettino esatto, alla mia vita e quindi al al al mio status in quel momento. Ehm, quindi, mhmm, faccio molta attenzione, e rileggo anche i testi, senza ovviamente musica, per per vedere, ehm, appunto, uhm, in maniera non strumentale, ehm, cosa mhmm, cosa esce fuori, cosa riesco a ricavarne, e se posso effettivamente, ehm, paragonarlo con la mia situazione, oppure in qualche modo riadattarlo alla mia situazione. Ehm, quindi, mhmm, diciamo che, uhm, per me è fondamentale questo aspetto, tant'è, ehm, che ho deciso di tatuare un qualcosa che avesse un significato per me. Ehm, proprio perché, ehm, l'ho fatto considera quest'estate, all'inizio di quest'estate.
Benissimo, giu meglio meglio così, sì, sì. Ah, le parole. Alla tua vita fors Mh-mh. Certo, certo. Ah beh, quindi è recente, okay, okay.
Sì, molto recente, e, ehm, l'ho fatto proprio perché, uhm, so uhm, attraversa un periodo non facile, e mi è ricapitata di nuovo tra le mani, e mhmm, quella canzone, questa canzone di Pino Daniele, che ti dicevo. Ehm, riascoltandola, uhm, ho dato un peso diverso alle parole, anche perché non l'ascoltavo da molto tempo, e per me è stato così uhm, sì, è stato quasi un segno, perché ho detto: "Guarda, siccome in questo momento vedi tutto nero, ehm, e questa canzone invece parla di tutt'altro, quindi del tepore, dell'illusione di una nuova giornata, ehm, col sole".
Mh-mh. Ah, pensa te. <chuckles> Che bello, immagino. Ti ha dato proprio un s una sorta di sollievo.
Esatto, mi ha dato un vero e proprio sollievo, ehm, quindi siccome parlava della nascita di un giorno caloroso, in tutti i sensi, ehm, ho detto: "Guarda io me la tatuo" E l'ho fatto tra l'altro in un posto visibile, quindi sull'avambraccio proprio perché
Bellissi In modo che tutti potessero vedere, in un certo senso.
che tutti poss potessero vederlo, e che io potessi vedere il tatuaggio, perché ne ho altri 2 che invece sono in zone un po' più nascoste, ehm, che hanno comunque un significato che però non sono canzoni, o titoli di canzoni, e quindi ho detto: "Guarda, nei momenti no, uhm, farlo qui così puoi guardarlo, e dici vedi" "…so a anche riprendermi nei momenti che sembrano più difficili".
Mh-mh. Certo.

Fantastico, fantastico. Ehm, ma, mhmm, c'hai anche o mhmm, oltre a Pino Daniele, ehm, autori esteri che ti piacciono particolarmente, non so americani, inglesi, spagnoli, dimmi un po'.
Mh-mh. Sì. A assolutamente, guarda, considera che, ehm, da un paio di anni a questa parte, da 3 anni, circa, ho iniziato, ehm, a viaggiare e a vedere i concerti, cosa che prima non facevo. Ehm, quindi, mhmm, ho assistito al mio primo concerto internazionale considera, uhm, 3 anni fa a Milano, uhm, a San Siro, e in quel caso si trattava di un artista internazionale, quindi diciamo spazia anche la mia playlist, non è soltanto cantautori italiani. E si trattava dei Coldplay, quindi una band. Eh sì. <chuckles> Sì, ehm, diciamo sono andato a quel concerto, ehm, e da lì ho iniziato poi ad indebitarmi perché anche anche quest'anno, ehm, sono andato a Roma a vedere un altro concerto di un artista internazionale che è Ed Sheeran, quindi diciamo, mhmm
Mh-mh. Oh, beh. Ah. Okay. Buono, buono. Ah, he hei, buoni gusti! <chuckles> Eh. <chuckles> Va bene, ti tieni impegnato comunque, eh, co <chuckles>
mi tengo impegnato, esatto, anche anche il mio portafoglio impegnato, però meglio così, diciamo. Ehm, e sotto ascolto anche, ehm, artisti appunto internazionali, non mi limito al alla musica prettamente italiana, ehm, voglio voglio spaziare.